İş mi, ailemi, eee, karar verirken, eee, bu dengeyi nasıl belirliyorsun?
Iıı, bence kesinlikle öncelik aile gelmeli, yani şimdi bizim, eee Ülke değiştirdik, eee, göç ettikten sonra ben, eee, istifa ettim. Şu an sadece eşim çalışıyor, eee, ama b beş sene önce ikimiz de çalışıyorduk. Eee, o zaman, ııı, iş tecrübe tecrübesi de vardı bende ve bir çocuğumuz da vardı. Kesinlikle yaşadığım olaylardan dolayı, ııı, pişman olmamak adına kesinlikle aile öncelik geliyor.
Evet. Peki, emm, bu böyle, eee, iş geldiği durumlar, aaa, oldu mu? Yani, eee, şimdi eskiden ilk işe başladığında, işte, eee, kendi hayatından ödün verdiğinde, işte, sinemaya gideceğim, yok, işte, spora gideceğim aman çalışmam lazım, işte, mesaiye bitirmem lazım, hafta sonları, işte, mail okumam lazım, rapor hazırlamam lazım vs. gibi Hah, eee, orada mesela neden, işte, öncelikli olarak, ne oldu da bu işin yerine ailenin alması gerektiğine karar verdin? Biraz onlardan bahsedebilir misin?
Hı hı. Elbette. Olmaz mı? Hı hı. O kadar çok olay var ki, yani, hani, çok da pişmanlıklar var aslında, eee, o dönemde.
A, belki birkaç somut bir örnekle gitsek daha güzel olur.
Evet, eee, hemen anlatıyorum. Şimdi ben, eee, bugün mesela kına gecem var değil mi? O gün, eee, müdürümden izin
Hıı. Bir an bugün kına gecen var zannettim. <chuckles> Tamam. <chuckles>
<chuckles> Geçmişten bahsediyorum, örneğin diyorum. Eee, kına gecem, ııı, var ve ben, eee, müdürümden o gün izin almalıydım. Yani, hani, akşamında kına gecesi var, e, hafta içi ve zaten iş yoğun, hani, eee, izne çıkacağım biraz daha, eee, çıkmadan önce toparlamaya çalışıyorum falan. Ya, ben hadi isteyemedim, müdürüm de mi beni, eee, son dakikaya kadar çalıştırdı? Yani neden <chuckles> bunu yaptı? Eee, 18.00'da, eee, bitiyordu mesaimiz. Eee, ben 18.30'da iş yerinden çıktım ve, eee, koştur koştur, ııı, hani tam istediğim gibi saçı kuaföre bile gidemedim. Evde kendim makyajımı, saçımı düz bir şekilde yapıp elbise giyip hemen sanki kendi kına gecem değilmiş de başkasının kına gecesine katılıyormuşum gibi bir, eee, özensizlik, hani, çok normal bir durummuş gibi son ana kadar çalıştım ve, eee, öyle geçirdim. Eee, bu benim için çok, eee, pişman, eee, olduğum bir konu yani. Neden, eee, bunu yaptı, neden işi, eee, hani, ailemden ya da kendi özel, eee, günlerimin önüne koydum diye.
Tabii. Hı hı. Evet. Evet. Evet, maalesef. Neden yaptın?
Eee, toydum o zamanlar, yani, hani, eee, bence, eee, bilemiyordum, eee, hani, sanki en önemli, eee, konu işmiş gibi, hani, kendini kanıtlama, eee, durumu vardı. Hâlbuki, eee, bu bizim ülkemizde böyle. Yani ben göç ettikten sonra burada şimdi eşim, eee, dolayısıyla göl görebiliyorum iş hayatını. O kadar, emm, iş ve, eee, aile ya da iş ya da sosyal, eee, durumlarını o kadar iyi dengeliyorlar ki özel hayatlarını. Eee, her şey iş değil onlar için. Yani, çok kolay izin alabiliyorlar ve m müdürleri, eee, bunun için onlara, eee, s ileride, eee, başlarına kakmıyor, yani, "Sen şundan şundan izin almıştın, artık daha fazla çalışman lazım ya da sen çok, eee, annelik, eee, iznini kullandın, bu sene sana zam yapmayacağız." şeklinde, hani. Eee
<chuckles> Değil mi? Evet. Hı hı. Aslında, <clears throat> emm, söylediğinde, eee, biraz Türkiye'deki çalışma sistemiyle, eee, ame e ya ya Amerika'yı bilmiyorum ama, eee, hani, belki, eee, a a Avrupa Hah, Almanya'dasın. Avrupa'daki sistemi kıyasladığında sanki biraz daha insanlar, emm, çalışmak için yaşamıyor da yaşamak için çalışıyor. Eee, bu çalışanların bir ailesi olduğu, duyguları olduğu, hastalanabileceği, özel günlerinin olduğu ve bu özel günlerini, eee, mutlu geçirdiğinde aslında hayatında daha mutlu olduğu ve iş yaşamına çok daha pozitif veri verimli bir şekilde yansıyacağını fark edip biraz daha aslında sanki alan açılıyor, eee, çalışanlara, değil mi? Yani
Almanya'yı ka karşılaştırdım ben. Hı hı. Kesinlikle öyle, çok üzücü. Evet, öyle. Hı hı. Keşke. Evet, keşke görseler, yani, bunu çalı işverenler, eee, bunu görebilse biraz, eee, feyzalabilseler bu konuda, yani, Avrupa'dan. Eee, ben burada yaşadıktan sonra, bunları gördükten sonra daha da üzüldüm, eee, Türkiye'deki çalışma koşulları, eee, hani, aldığın, hani, ça bir emek veriyorsun. Eee, karşılığında da gerçekten o emeğinin karşılığını ciddi anlamda alabiliyor musun? Bence o da yok. Eee, arkadaşlarımın anlattığına göre ve ben de aynı şekilde yaşadığıma göre Evet, yani, hani, ilerleme de yok çünkü ben de, eee, bebeğim doğduktan sonra 6 ay sonra ya, 5,5-6 ay sonra işe başladım. Neden? <chuckles> Yani, hani, bu da ayrı şey, pişmanlık. Bu da kendimi, eee, kanıtlama isteği ya da, emm, hani, geri kalmak istemiyorum, orada iş devam ediyor, akıyor, hani, beni geri planda tutmasınlar, başkası alınabilir ya da aman i işten çıkarım olmasın. Hâlbuki o senin hakkın. Yani, hakkını da kullanamıyorsun, yani, 9 ay bir s eee, ücretsiz çalışma hakkın da var. Onu da kullanamıyorsun, haklarını bile kullanamıyorsun orada. Kaldı ki ekstra bir talepte bulunasın. Eee, o an I hı.
Türkiye'de Evet. Hımm. Tabii. Çok önemli, evet. Hâlâ devam ediyor aslında, değil mi, Türkiye'deki bu durum? Hı hı. Evet. Onun stresiyle. Evet. Evet. Aslında Evet. Pardon.
Ya, o anlamda üzücü oluyor. Eee, ülkeyi de ka karşılaştırabiliyorsun, eee, o anlamda üzücü oluyor.
Hı hı. Eee, aslında, şöyle baktığında biraz aslında kadınla erkeklerin işgücünde, emm, farklılığını hissediyor musun? Yani, şimdi, belki, eee, Türkiye'de, eee, biraz daha, ımm, bu keskin olarak, eee, ayrılıyor olabilir. Çünkü bir kadın, eee, işe iş görüşmesinde, "Hamile kalacak mısın?" yani, yeni evliyse "Çocuk yapmayı düşünüyor musun?" gibi sorular sorma cesareti gösterebiliyorlar. Eee, bir <chuckles> Yani, bir kadının, eee, işgücünün, eee, düşüklüğünü hesaplıyorlar hâlbuki dünyanın, emm, devamlılığı için kadınlarının kadınların doğurması gerekiyor, yani, aslında bunu bir, eee, kaçırıyorlar, yani. Eee, evet, bazı ülkelerde mesela şey de var, eee, kadın ve erkekler için doğum izni var ikisine de. Emm, kadın, eee, 4 ay doğum iznine çıkıyor, işte, sonrasında erkek 4 ay alıp, eee, çocuk 8 aya gelene kadar, eee, evde bakımını, eee, üstleniyorlar. İşte, annesi, eee, süt sütünü belki bırakıp gidiyor ve sonrasında zaten kreşe, eee, başlıyor. Devlet yardımları var birçok yerde. Yani
O da var. Hı hı. O! Tabii ki. Hı hı. Evet, bana da sordular. <chuckles> Tabii ki nasıl bir bakış açısı aslında, değil mi? Çok güzel bir şey bu. Evet. Hı hı. Evet ve aslında babayı da, eee, çocuk bakımına biraz, eee, sokmuş oluyor, yani, bu, eee, durum. Yani, Türkiye'de sadece anne izin alıyor. Eee, annede çoğunluk yük. Eee, hani, hiç baba yok ortada belki 3 gün ya da 1 gün izin veriyorlar, eee, ve tüm bu sorular zaten, eee, kadına soruluyor. "Çocuk yapmayı düşünüyor musun?" Bana, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" diye de sordular, yani, düşünün. Eee, s
Kesinlikle. Aynen, aynen. <chuckles> Evlenme teklifi etmeyi düşünüyorsan değerlendireyim gibi cevap vermek o an.
<laughs> Aynen, aynen öyle. Eee, yani
Evet, yani, enteresan bir şekilde kendilerinde bunu, eee, hak görüyorlar. Bu tabii ki üzücü. Bu arada sadece Türkiye'de değil, eee, birçok ülkede hâlâ kadınların hamile olmasının, eee, dezavantajları var ama Türkiye'de biraz daha bu, daha keskin, eee, gibi geliyor. Peki şimdi, eee, birazcık konuyu değiştireyim, tekrar, eee, konumuza geri dönelim. Eee, şu anda çalışıyor muydun?
A! Ha ha. Hı hı. Tabii ki. Eee, şu anda çalışmıyorum. Tüm bu, eee, tecrübeleri eşim dolayısıyla, eee, sahibim, yani, ona onu gözlemliyorum.
Hı hı. Tamam. Peki, iii, şu anda mesela, ımm, eşinin, eee, durumuna baktığında şimdi s eee, ailede bir beklenti var, senin yapmak istediğin bir şey var ama onun da yetiştirmesi gereken bir proje var ya da, eee, o hafta sonu çalışması gerekiyor ya da bir akşam çalışması gerekiyor. E, orada nasıl, eee, kararlaştırıyorsunuz yani bir çatışma çıkıyor mu aranızda sık sık yoksa her zaman ailesini mi seçebiliyor?
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani, şöyle, Türkiye'de, eee, bu çok fazla çatışma içerisindeydik çünkü o bilgisayar hiç kapanmıyordu. Hep mesai yapıyordu, hafta sonu da çalışıyordu. Yani yeri geldi, eee, hani, bir akrabasının cenazesi vardı, cenaze evinde bilgisayarını açtı yani eşim. Eee, şimdi biz, eee, ülke değiştirdikten sonra gördüğümüz, eee, muamele de şuydu. Eee, müdüründen mail geldi. Neden, eee, mesai saatleri dışına kadar çalışıyorsun, bu yanlış bir şey şeklinde. Hani, ımm, o kadar Aynen yani bunu buna engel ol oldu yani neden fazla çalışıyorsun, bu doğru bir şey değil, mesai içinde, eee, yapabildiğini yap, yapamadığını ertesi güne bırak şeklinde. Hani, biz şok olduk. Eee, ya bir de böyle şey olduk. <chuckles> Aynen yani, hani, na hiç böyle bir tepki bu zamana kadar almadık, eee, ve, hani, biraz da utandık yani bizim ülkemizin bizi getirdiği hâle bak yani, hani, eee, tamam, sorumluluk sahibiyiz ama hep de iş değil ki hayat. Biraz da ailenle vakit geçir işte. Hani, neden devam ediyorsun o işe? Eee, biz bunu duyduktan sonra artık böyle şey, eee, iş için, eee, mesai yapması gerekiyorsa gerçekten çok önemliyse onu yapabilir. Eee, çünkü o alan bizde artık var. Yani, hani, bize sağlanan, eee, avantajlar ve sağlanan zaman, eee, o kadar, eee, yerinde ki olması gereken, eee, şeklinde, biz de artık tamam, eee, böyle bir durum varsa yapılabilir. Eee, bunu tolere edebiliyoruz.
Hıı. Ya. Yani fazla çalışıyorsun diye eleştiri aldı. Ne güzel, <chuckles> alışmayınca... Kesinlikle. Hıı. Evet. Hı hı, anladım. Evet, gerçekten çok, eee, <clears throat> sıklık arz etmiyorsa, eee, gerçekten senin yaşamın için, eee, alan iş yeri bırakıyorsa, eee, bir şey gerektiğinde nasıl onlar sana alan bırakıyorsa sen de o işi bitirmek için aslında elinden geleni yaparsın. Evet, eee, buradaki iyi niyet ve, eee, alan bırakma gerçekten, eee, çok önemli rol rol oynuyor, eee, bu söylediğinde. Peki
Tabii, karşılıklı. Hı hı. Tabii ki müdürle ilişki de, eee, arasında, hani, güven varsa, eee, aralarında, eee, o ona, ııı, izin almasında yardımcı oluyor, o ona, eee, işleri yetiştirmede biraz daha mesai harcayabiliyorlar. Biraz da karşılıklı ilişkiler, eee, burada devreye giriyor.
Evet. Evet, haklısın. Eee, peki, şimdi maddi ihtiyaç, kariyer hedefleri ve duygusal sorumluluklar arasında denge kurmak, eee, biraz, eee, z zor bir konu, aslına baktığında. <chuckles> Şimdi, eee, somut kriterlere, eee, hangi somut kriterlere bakarsın? Kısa vadeli, uzun vadeli etkiler neler, işte, stres seviyeleri, çocuk ebeveyn bakım ihtiyacı vs. böyle hepsini bir ortak, eee, bir şey alıp değerlendirirsen ne dersin?
Hı hı. Kadın için daha zor. <chuckles> Hı hı. Anladım. Eee, şimdi anne olduktan sonra tabii ki biraz daha, eee, kariyer geri planda kalıyor. Yani, şimdi ben o dönemde, hani, çocuğum a altı aylıkken bıraktım ama tabii, eee, biraz daha gözüm açıldı. Farklı ülkenin i çalışma şartlarını gördüm ve hani bir pişmanlık, eee, hissettim. O noktada 2'nci anneliğimde, mesela, ben dedim ki eee 2'nci kez anne olduğumda çalışmayacağım. Tamamen çocuğuma, eee, odaklı, eee, onu ben kendim büyütmek istiyorum dedim. Tabii ki de biraz, eee, kariyeri geri planda bu sefer, eee, atmış oluyorsun. Yani, hiçbir şekilde mutlu olamıyorsun. Kariyerin de ilerlemek istiyor, ay, çocuğuna da annelik yapmak istiyorsun. Ama bu tamamen kadında bittiği için yani, erkek, eee, çok fazla yardımcı olamadığı için, sadece kariyer düşündüğü için, eee, kadın, eee, işte, kariyer mi çocuk mu arasında, eee, gidip geliyor. Ve hani 2 tarafta da pişmanlık, eee, açıkçası duyuyor. İşte, bu noktada biraz, eee, anne baba beraber eee, keşke kültürümüzde bizim de böyle olsa, anne baba beraber çocuk bakımını, eee, paylaşsa eşit şekilde ve kadın da, eee, arkada çocuğunu bırakıyormuş hissiyeti hissiyatı duymadan kariyerine devam edebilse, eee, çok daha güzel olurdu. Ama benim, eee, durumumda çocuklar tamamen, eee, hani, bendeydi ve o yüzden kariyerimi biraz, eee, geri plana atmak durumunda kaldım. O dengeyi çok, eee, sağlayamadım.
Evet. Evet. <chuckles> Hı hı. Evet. Anladım. Yani, aslında burada senin, eee, anlattıklarından özetle, eee, şunu söyleyebilir miyiz? Emm, burada değerlendirirken işte kariyer mi, duygusal sorumluluk mu ya da maddi ihtiyaç mı? Eee, kadın, eee, olduğunda biraz daha, eee, çocuk kadına sorumluluğunda kaldığında, eee, dolayı biraz kariyerini, eee, aslında erteliyorsun ya da, eee, kendi istediklerini yok sayıyorsun, biraz daha fedakârlık, eee, yapıyorsun, eee, diyorsun. Eee, muhtemelen belli bir yaşa kadar bunu ertelemiş oluyorsun. Ve burada herhâlde şeyi koymak çok önemli. Eee, belli bir yaş eee, aralığı olduğunda: "Hadi bakalım, hani, yeter bu kadar annelik, eee, bir hayata bakalım." gibi, iii, belki karar almak gerekebilir. Çünkü günün sonunda, hani, hayat müşterek, eee, şu an, eee, 2 kişi çalışıyorsunuz ama, eee, olur da seninkinin, eee, senin de gelirine ihtiyaç duyulursa hazır olmak da, eee, çok önemli, eee, bu anlamda. Eee, peki, eee, senin böyle son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Eee, ailenin önemli olduğundan bahsettik ama iş içinde, kariyer içinde şunlar yapılsa önemli olur diyeceğin, son eklemek istediğin bir şeyler varsa onu da öğrenmek isterim.
İşte bu, evet. Hı hı. İşte, aynen fe fedakâr, daha fedakâr. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok önemli, tabii ki. Hı hı. Ya şöyle, keşke, eee, bizim ülkemizde de kadınlara sağlanan olanaklar, eee, daha da genişletilse ve olan olanakları da sonuna kadar, eee, kullanılabil kullanabilsek, eee, kadınlar. Eee, maalesef biraz, eee, eşitsizlik var bu noktada, eee, ve bu eşitsizlik de insanı biraz, eee, ya üzüyor. Hani, neden, eee bize karşı bu şekilde, eee, bir ön yargı var? Eee, neden, eee, iş alımlarda, eee, ‘Anne olmayı düşünüyor musun?' ya da 'Evlenmeyi düşünüyor musun?' gibi sorularla muhatap oluyoruz. Eee, o noktada biraz
Evet. Kadınlara karşı değil mi, bize derken?
Aynen öyle. Eee, kadın, eee, kadınlara, eee, kadınların sesiyim şu anda. <chuckles> O sebeple biraz, emm, bir adım geride sanki başlıyormuşuz gibi hissediyorum. Keşke böyle olmasa ama, eee, düzelinici düzelene düzeleneceğine karşı da inancım tam. Yani, iyi iyi yönde ilerleyeceğiz.
Evet. <chuckles> Evet. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti seni dinlemek. Eee, umarım çocuğunu sağlıkla büyütürsün. Eee, çok da güzel bir işin olur. Aile iş denge eee, sini çok eee, güzel bir şekilde kurup mutlu günleriniz olur. Çok teşekkür ediyorum.
Ya, benim için de öyle. Güzel dilek için çok teşekkür ederim, aynı dileklerle, hoşça kal.
Hoşça kal.